देखिए सबका एक ना एक समय होता है, एक बचपना होता है, सभी का एक पुराना समय होता है जिस वक़्त वो टीवी देखते हैं। टीवी पर कुछ विज्ञापन आते हैं, चाहे किसी का भी समय हो जैसे आने वाले समय में जो अभी का समय चल रहा है वो उनके लिए पुराने विज्ञापन हो जाएँगे। तो वैसे ही जब आपके कोई ऐसे पुराना समय था उस टाइम पर जो विज्ञापन आते थे उसका जिंगल ऐसा कोई था जो अभी भी आपके दिमाग में घूमता हो?
जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी। बिल्कुल। मतलब दिमाग में घूमता सिर्फ़ नहीं है। मुझे एकदम बराबर याद भी है। <laughs> ऐसा हो गया है कि पहले तो ऐसा था ना कि घर में बस अ, टीवी था। टीवी होना बहुत बड़ी बात थी। अ, अ, मैं तो उस समय अ, हमारे घर में टीवी था जब वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया करती थी। फिर ज ह फिर जब कलर टीवी भी आई तो वो तो मतलब क्या ही कहने कि भई चीज़ें इतनी रंगीन लग रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन चैनल बस एक ही था, वो है दूरदर्शन। दूसरे चैनल नहीं आते थे उस वक़्त, इतने विकल्प भी नहीं थे हमारे पास, वो तो बहुत बाद में आए। ख़ैर अ, तो कुछ मान लीजिए की पसंदीदा टीवी शोज़ रहते थे जो मैं अ, शनिवार या रविवार को देखने मिलता था, उस वक़्त देखता था। और कुछ-कुछ आप कह लीजिए विज्ञापन थे, जो हमेशा आते ही थे। चाहे अ, मतलब ये शो चले या कोई और हमारा टीवी देख रहा हो दादा-दादी देख रहे हों, तो वो विज्ञापन हमेशा आता था। तो एक विज्ञापन है। मैं कहूँगा कि वो मेरे दिमाग में आज भी घूमता है। वो है अ, वाशिंग पाउडर Nirma का। तो अ, उसका एक वि उसका एक जिंगल था। तो कुछ इस तरह से है कि वाशिंग पाउडर निरमा, वाशिंग पाउडर निरमा, दूध-सी सफ़ेदी अ, व फिर क्या है, ऐसा ही कुछ है। हुँ ना ना में आई रंगीन कपड़ा भी खिल-खिल जाए सबकी पसंद निरमा ये वाला एक गाना था। वो काफ़ी काफ़ी मज़ेदार है। मैं कहूँगा कि आज भी याद है कहीं न कहीं।
अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा। ओह! हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है। हुँ। बताइए। ओह! अच्छा। हुँ, हुँ। अ, अच्छा। <chuckles> बढ़िया। <chuckles> तो उसव उस जैसे कि आपने बोला ये जिंगल आपको पूरा अच्छे से याद है और कहीं न कहीं कुछ याद भी जुड़ी हुई है। आप इसको पूरा याद भी कर पाए कि आपने वही-वही शब्द बता दिए उसके। उससे संबंधित कोई याद भी है आपकी कि उस वक़्त जब ये जिंगल आता था तो आस-पास कैसा माहौल रहता था? मम्मी क्या करती थी? पापा या फिर परिवार में सभी लोग कैसा माहौल रहता था? नाश्ते का समय होता था? खाने का? कुछ याद आ रहा है आपको बचपन का? कुछ याद इससे संबंधित?
नहीं देखिए ऐसा था न कि ये अ, जो विज्ञापन था ये तो इतना ज़्यादा आम हो चुका था कि अ, हर घड़ी अ, जब भी आपका विज्ञापन चलता था तो ये ये ये एक अ, विज्ञापन हमेशा आता ही था। ऐसा ही है। तो अ, उस समय क्या-क्या है कि आज के समय में अगर देखें कि तरह-तरह के विज्ञापन आते हैं। अलग-अलग किस्म के विज्ञापन आते हैं। बहुत सारे आप कह रहे कि उसमें भी रचनात्मकता आ गई है। लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं होता था। बहुत गिने-चुने विज्ञापन आते थे और उसमें से जैसे ये जैसे मैंने अ, वाशिंग पाउडर निरमा की बात की। तो ये जैसे एक अ अ अ, कह लीजिए कि एक अ, ब जो होता है डिटर्जेंट पाउडर का एड था। तो इसका एड आता था। तो इ चलते-फिरते जब भी टीवी चलती थी तो ये एड सुनने को मिल जाता था। देखने को भी मिल जाता था। लेकिन क्या होता था ना कि देखिए हम लोग तो बच्चे थे। अब हम लोग को देख के लगता था कि भई ये क्या चीज़ है? इतनी बार दिखाया जा रहा है ये तो डिटर्जेंट पाउडर हमारे घर पे नहीं है। क्यों नहीं है? तो मैंने कभी-कभार घर में पूछा कि ये डिटर्जेंट पाउडर लेके आइए। तो उन्होंने कहा कि भई उससे फ़र्क नहीं पड़ता जो डिटर्जेंट पाउडर हमारे घर में है जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही है। तो देखिए ताद मतलब सबसे अ अ, बड़ी अ, मैं कहूँगा कि आयरनी है मतलब जीवन कि मैं बचपन से ये एड देखता आया हूँ मैंने ये जिंगल भी याद कर लिया लेकिन घर में कभी निरमा वाशिंग पाउडर आए नहीं है मेरे आज तक। तो <laughs> ये एक आप कह सकते हैं कि ये अलग ही चीज़ हो गई है। जी।
हुँ। जी। हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। ओह!। <chuckles> तो बड़ी बात है। <chuckles> फिर भी उस जैसे आपने ये जिंगल की अगर बात करी है, तो ये जिंगल आपको किस चीज़ से पकड़ता था? मतलब क्या चीज़ आपको लुभाती थी इस जिंगल में? उसकी जो धुन थी वो कहीं न कहीं या फिर इसके जो शब्द थे या फिर जो आप उसमें देखते थे कि किस तरीके से क्या हो रहा है? इन सब में ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको ज़्यादा पकड़ के रखती थी कि हाँ, यही सुनना है अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है।
हुँ। देखिए अ अ, सही मायने में कहूँ तो कहीं न कहीं क्या है ना कि इसके जो अ, विजुअल हैं जिस तरह से इसको बनाया गया था अ, वो तो जैसे खैर अ, कपड़े धोने का जो एड होता है कपड़े धो रहे हैं। तो देखिए कहीं न कहीं मैं कहूँगा कि जो इसका जो अ, <smacks lips> जिस तरह से इसका जो अ, पिक्चराइजेशन था जिस तरह से उसको बनाया गया था वो भी उतना सटीक तरीके से आज के समय में मैं ये कहूँगा कि मुझे याद नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी अ अ, ध्यान केंद्रित अ, या फिर आप कह ले कि ध्यान आकर्षित करने वाली जो चीज़ थी वो थी इसकी धुन। और इसका जो अ, गाना था जो जो मैंने आपको जिंगल जो ब अ, ब अ, सुनाया। ये जो जिंगल था ये सबसे बड़ी आप कह कह लो कि एक अ अ, बहुत ही अ, आकर्षक अ, रूप से इसको बनाया गया था कि जो भी इसे सुने और 1 से 2 बार भी सुनेगा न तो उसे अच्छा लगेगा। देखिए, इसकी सबसे अच्छी खासियत ये थी कि ये जिंगल इतना खास और इतना अ, मीठा बनाया गया था ना कि कोई भी सुने उसे अच्छा ही लगेगा। एक बड़ा-सा जिंगल मान लीजिए जो कम से कम 30 से अ, 40 सेकंड का जिंगल है जो चल रहा है और अ अ अच्छी तरीके से उसके प पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया गया है। अब जब सुनते हैं गाने के रूप में, तो हमारे लिए आज के समय में तो म खैर मान लीजिए 2 मिनट का छोटा-छोटा गाना बन गया उस समय तो नहीं हुआ करता था। तो सबसे छोटा गाना हमारे लिए यही होता था कि ये एड जो आती थी। तो इसीलिए वो न देखिए सुनते-सुनते-सुनते-सुनते ऐसा हो गया कि हमें याद हो गई। उस वक़्त हम उसके शब्दों पर ध्यान नहीं देते थे। अ, समझ में नहीं आता था कौन-सा शब्द क्या है? क्या अर्थ है? क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से दिमाग में और ज़हन में ये बस गई कि आज भी हमें ये चीज़ याद है और अब खैर एक समझदारी होने के बाद समझ में आया कि इसके शब्द का अर्थ क्या है? क्यों बताया जा रहा है? क्या लिखा गया है? लेकिन इसकी जो धुन थी यही मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाली एक अ अ, कड़ी थी इस विज्ञापन की।
हुँ। हाँ। अच्छा। हुँ। उम, सही बात है। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ, तो जैसे आपने बताया कि ये जब भी ये विज्ञापन आया था उस वक़्त आपका बचपना था, छोटे थे। अ, तो छोटे में क्या होता है ना, कि बहुत सारे खाने के एड आते हैं जैसे कि बिस्किट हो गया या फिर ऐसी चीज़ें हो गई स्कूल से संबंधित कुछ हो गया, तो ऐसा कोई जिंगल आपको याद है जो मतलब ऐसा विज्ञापन हो जो आपको याद रह गया हो बिस्किट का या फिर किसी स्कूल से संबंधित किसी चीज़ का आपके?
जी, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अ, ब मुझे याद है देखिए बिस्किट का तो ख़ैर पार्ले जी एक मात्र था जो भारतीय एक बिस्किट थी जिसका ऐड बीच-बीच में आता था। लेकिन फिर भी जो सबसे ज़्यादा मुझे यादगा याद है वो है स्कूल से जुड़ी हुई एक चीज़। अ, वो एक स्कू मतलब हम लोग जो स्कूल के जूते नहीं पहनते हैं स्कूल शूज़ जो होते हैं उसका एक विज्ञापन आता था। उसका विज्ञापन आता था तो वो देखिए क्योंकि हम लोग स्कूल जाते ही थे बराबर से और उस समय ऐसा लगा कि नहीं ये जूता हमारे पास होना चाहिए। तो देखिए एक ऐड है मुझे आज भी याद है वो विज्ञापन अ, ब अ, ऐक्शन ऐक्शन शूज़ का उसका एक विज्ञापन आता था। <clears throat> ख़ैर वो अ, कंपनी आज के समय में कहाँ स्थित है? क्या काम करती है? मुझे नहीं पता। लेकिन उस समय ये आता था कि अ, ओ हो हो स्कूल टाइम ऐक्शन का स्कूल टाइम ये वाला एक अ, जिंगल आता था। जहाँ पर दिखाता था कि ए, ने कुछ बच्चे हैं स्कूल में जा रहे हैं दौड़ रहे हैं भाग रहें हैं खेल रहे हैं और उनके पास जो स्कूल के जो जूते हैं जो अ अ, ब मतलब ऐक्शन का अ अ, शूज़ है वो कितने मतलब असरदार हैं। कितने ज़्यादा ड्यूरेबल हैँ, कहीं पर भी जा रहे हैं, टूटते नहीं, फटते नहीं वो लोग खेल रहे हैं। तो वो देखकर इतना ज़्यादा मन कर गया ना कि मुझे वो वाले जूते खरीदने हैं, जूते खरीदने बहुत बार ज़िद भी की और एक बार पिताजी ने दिला भी दी थी कि, "चलो ठीक है आप ले लो मन की तसल्ली कर लो।" लेकिन अह क्या कहें बहुत जल्द ही जल्द फ़ट भी गए थे। ज़्यादा दिन चले नहीं लेकिन हाँ अ, वो समझ में आया कि ये विज्ञापन स्कूल से जुड़ी हुई थी जो काफ़ी ज़्यादा असरदार रही।
हाँ। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। अच्छा। बढ़िया। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। <chuckles> तो आपने कभी वो जूते पहन के वो गाना गुनगुनाया था स्कूल में कि <laughs>
हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जिस दिन मैं वो जूता लेकर आया ना अगले ही दिन जब मैं स्कूल गया ना मैं वही गाना गुनगुनाते हुए पूरा दिन बिताया। हर एक दोस्त को सुना रहा हूँ ये देख ये देख मेरे पास है। ओहो हो स्कूल टाइम खुद ही कर रहा हूँ उनको भी सुना रहा हूँ। तो उनको भी चिढ़ वाली चीज़ होती थी, और हाँ हमें तो ऐसा महसूस हो रहा था उस वक़्त की देखो आज के आज के स दिन के लिए तो मैं ही राजा हूँ। मेरे पास ये अ, एक्शन का जूता है जो किसी और के पास नहीं है। तो सब पूछते थे ये तू कहाँ से लिया, क्यों लिया? मतलब ये बता हम भी पहनेंगे ये वो करेंगे। तो काफ़ी अच्छा लगता था ना उस समय की भाई देखो सब लोग तवज्जो दे रहे हैं कि देखो तुम्हारे पास वो वाले जूते है जो विज्ञापन में आ रहे हैं। लोग देख पा रहे हैं अपने घर में और मेरे पास है। तो काफ़ी मज़ा आता था। लेकिन खैर देखिए बचकाना हरकतें थी। लेकिन लेकिन आनंद ज़रूर मिला है। बचपन की ये यादें हैं लेकिन देखिए ब बोलते बोलते चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई।
अच्छा। <laughs> अच्छा। बिल्कुल। हुँ, सही बात है। और भी ऐसा कोई जिंगल आपको याद आ रहा है क्या विज्ञापन ज जो खासकर विज्ञापन से जुड़ा हुआ। या फिर अगर नहीं भी याद आ रहा है कोई और कार्टून देखते हो या टीवी शो जिसके जिंगल बहुत ज़्यादा आपको पसंद आते हो और अभी भी याद हो।
हाँ, देखिए अ, वो तो है ही याद, लेकिन विज्ञापन की ही बात हो रही है तो मैं एक और विज्ञापन की बात करूँगा जो याद है, और वो बहुत खास अ, विज्ञापन मैं कहूँगा कि अ, हर एक परिवार में, हर एक अ अ अ, ब मतलब क्षेत्र में अ, गाँव हो, शहर हो हर जगह पे लोग उन्हें उसे देखे हैं और वो भी दूरदर्शन के समय से चली आ रही है, वो है वीको टर्मेरिक क्रीम की। वीको टर्मेरिक, नहीं कॉस्मेटिक, वीको टर्मेरिक कॉस्मेटिक क्रीम, ये वाली जो एड आती थी अ, काफ़ी अ, बड़ी एड थी, ब बहुत बड़ा जिंगल था। अब वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, देखिए इ उस समय जो भी जिंगल बनते थे ना, उनका जो धुन था ना इतना आकर्षित करता था ना, आप जब भी सुनेंगे आपको ये नहीं लगेगा कि मैं उसे बदल दूँ, क्योंकि गाने के रूप में आता था वो। तो कहीं न कहीं वो मज़ा आता था, एक पूरी तरह से एक प आप कह लीजिए जो वीडियो बनती थी, एक पूरी तरह से एक कहानी के रूप में उसे बनाया जाता था, काफ़ी अच्छा था, तो वो वीको टर्मेरिक क्रीम अ, वो देखने के बाद भी मुझे लगा कि शायद ये हमारे घर में होना चाहिए। तो देखिए, एक समय ऐसा आया, जब वो वीको टर्मेरिक क्रीम घर में आई, तो सही मायने में कहूँ मुझे काफ़ी पसंद आया, उसकी खुशबू इतनी अच्छी है, वो क्रीम भी इतना अच्छा था। तो अ, बाद में मैंने उसे लगातार बहुत दिनों तक यूज़ भी किया अ, इस्तेमाल किया, और अ, कहा जाए तो देखिए कहीं न कहीं वो जिंगल ऐसी थी, आज भी कभी-कभी वो जिंगल आ जाती है, बहुत बहुत रेयर सुनने को मिलती है। लेकिन कहीं कभार अगर आ भी जाती है, तो जब भी मैं सुनता हूँ ना खैर मैं खरीदूँ वो प्रोडक्ट या नहीं खरीदूँ वो मायने नहीं रखता। लेकिन जब भी वो जिंगल बजता है या वो एड होता है ना, मैं उसे पूरा सुनने की ज़रूर कोशिश करता हूँ। क्योंकि वो हमेशा ना मुझे वो अपने बचपन की ओर खींच के लेके जाता है, मुझे उन यादों के साथ जोड़ता है जो मैं ना बचपन में अ, जब टीवी को देखते हुए मेरे मन में विचार आते थे, मुझे कैसा लगता था, उन सारी चीज़ों को मैं जोड़ पाता हूँ, तो कहीं न कहीं मुझे काफ़ी ज़्यादा आनंद मिलता है। तो ये मैं कहूँगा कि ये वाली एक एड थी जो काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा थी मेरी।
बताइ अच्छा। <chuckles> सही बात। हुँ, हुँ। अच्छा। ओह! हुँ। तो जैसे आप अगर अ, वीको इसकी बात कर ही रहे हैं वीको एक ब्रांड था, उसके विज्ञापन का जिंगल आपको याद रह गया, ये विज्ञापन अभी भी कहीं न कहीं आता है। आज के ज़माने में भी थोड़े बड़े सितारे इसको करते हैं, जैसे आलिया भट्ट इसको करती हैं, तो आपको क्या लगता है पहले का जो एड आता था, विज्ञापन आता था, वीको का और अभी का जो अ, आ रहा है उसमें क्या अंतर है, दोनों में?
देखिए, <clears throat> एक बात समझने की कोशिश करेंगे कि पहले जब अ, विज्ञापन बनते थे ना, वो बहुत सहज और सरल तरीके से बनाए जाते थे। उसका एक मात्र अ अ, मतलब संदेश ये होता था। देखिए सबसे प पहली बात जो प्रोडक्ट बनते थे उस समय वो इतने अच्छे होते थे। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि उसमें कोई परेशानी होगी या अ अ, प्रोडक्ट में कोई अ, मतलब आप कह लीजिए की कोई अ अ, जो होते हैं ना आज के समय में अ, <clears throat> कोई गुणवत्ता में कोई अगर कमी आ जाए। ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती थी। तो सकारात्मक रूप से देखा जाए तो प्रोडक्टस अच्छी होती थी और जो बहुत सरल और सहज तरीके से लोगों तक पहुँचाया जाता था ताकि लोग इसको अ, सामान्य रूप से इसको अपनाएँ। और ये ऐड हर एक इंसान के लिए बनाया जाता था चाहे वो किसी भी अ, मतलब उम्र का क्यों ना हो। लेकिन आज के समय में आज की तारीख में जब हम कोई ऐड देखते हैं ना तो देखिए सबसे ज़्यादा असरदार क्या होता है ना कि ऐड जो बनती है ये कहीं न कहीं आप कह लीजिए कि ओ उसके अ, जो दर्शक है दर्शक को वो लोग बाँट चुके हैं। कि कौन-सी उम्र का दर्शक उनका सही अ, खरीददार हो सकता है। उसके ऊपर वो लोग अपने कस्टमर को चुनते हैं और उसी तरह से अपने ग्राहक के अनुसार वो लोग अपना ऐड बनाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बिज़नेस सेंट्रिक हो चूका है कहे तो आज के जो विज्ञापन बनते हैं। तो आपने विको टर्मरिक का ही अगर मैं उदाहरण ले लूँ तो उस समय विको टर्मरिक जो बच्चे देखे हैं म ख़ैर बुजुर्गों की बात छोड़ दीजिए वो लोग ए ऐड से पहले भी प्रभावित नहीं होते थे, आज भी प्रभावित नहीं होते हैं। लेकिन हम जो उस समय जो ये ऐड देखते थे उस ऐड को देख के बड़े हुए हैं। तो आज के समय में अगर विको टर्मरिक की ऐड आ रही है भले ही आलिया भट क्यों ना करे, हम अगर वो ऐड सुनते हैं वो ऐड अ, का धुन हमें हमारे कानों में आता है तो हम लोग सुनते हैं देखने की कोशिश करते हैं। तो कहीं न कहीं हम जैसे उम्र के जो लोग हैं इनको एक कहीं न कहीं आप कह लीजिए की उनका अ अ, टारगेट ग्राहक बनाया जाता है कि इ इन लोगों तक पहुँचे तो ये लोग ज़रूर खरीदेंगे। अ, मनोभावना जागेगी। तो ये बिज़नेस टैक्टिस बन चुका है। हालाँकि हमसे जो कम उम्र के बच्चे हैं अ, जो युवा हैं जिनको इस ऐड से जिनका कोई याद जुड़ा हुआ नहीं है उनके लिए एक सामान्य सी ऐड ही होगी जो जैसे लक्स की होती है या किसी और ब्रांड की होती है। तो मैं यही कहूँगा कि उस चीज़ को दोबारा से जीवंत अ, रूप में ला पाना उस प्रोडक्ट की जो गहराई है वो कहीं न कहीं आज के समय में थोड़ा-सा मुश्किल है कहूँगा क्योंकि अ अ, इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गयी है। लेकिन हाँ फ़िर भी अ, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं वो ज़रूर इस प्रोडक्ट को दोबारा इस्तेमाल ज़रूर करेंगे।
हुँ। सही बात। हुँ। हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ, हाँ। हुँ। समझ रहा हूँ। हुँ, हुँ। उ, कहीं न कहीं ये तो है ही। ये बताइए जैसे आप जिक्र कर रहे थे अभी उम्र का तो जब पहले के समय में कंपनियाँ जिंगल बनाती थी कोई भी ब्रांड हो गया, उसका विज्ञापन करना है, उसका जिंगल बनाना है उनको तो आपको क्या लगता है कि तब वो उम्र का ध्यान नहीं देती थे? जैसे कि अ, कैडबरी चॉकलेट का उनको जिंगल बनाना है तो क्या वो बच्चों के हिसाब से जिंगल सोचते थे? या फ़िर जैसे साबुन है लाइफ़ बॉय उसका बनाना है, वाशिंग पाउडर है या फ़िर वो सभी उम्र को देखकर एक साथ बना देते थे? या फ़िर ध्यान रखते थे इसका या फ़िर जैसे आपने जूते का जिक्र किया अभी स्कूल टाइम।
हुँ, हुँ, हुँ। देखिए अ, की जाती थी बिल्कुल की जाती थी। मैं ये नहीं कहूँगा की पूरी तरह से उसे नकारा जाता था। लेकिन कहीं न कहीं क्या होता था ना कि इंसानों की जीवनशैली ऐसी होती थी की अ, आप कह लीजिए की अ, उनके जो अ, रुचि है, उनके जो अ, जीवन में जो भी अ, हर दिन के जो दिनचर्या में चीज़ ओ ओ मतलब अ, ब ब इस्तेमाल किए जाने वाली जो चीज़ें होती है ना उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाता था। और पारिवारिक रूप से उसको दर्शाया जाता था। सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि पारिवारिक रूप से इसलिए दर्शाया जाता था क्योंकि उस समय लोगों के पास ओटीटी का अ अ, मतलब कोई माध्यम नहीं था। लोगों के पास अलग से खुद का मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करता था कि लोगों के पास पर्सनलाइज़्ड ऐड आ जाएँ जो आज के समय में मिलता है। कि आप कोई अगर विज्ञापन देख रहे हैं, अगर आपको जूते पसंद है तो जूते के आपको हज़ारों ऐड आ जाए आ जाएँगे। अगर आप कहीं घूमने के लिए ज जगह देख रहे हैं तो आपको घूमने जाने के लिए अलग-अलग अ, मतलब विज्ञापन आ जाएँगे। वो पहले नहीं हुआ करता था। तो इसलिए आप कह लीजिए कि पारा पारिवारिक एक चित्रण किया जाता था जिसको लेके वो ऐड बनाया जाता था ताकि घर परिवार के हर एक सदस्य तक वो वो पहुँचे ज़रूर। लेकिन जो मान लीजिए कर्ता धर्ता है जो घर के फ़ैसले लेते हैं वो कम से कम इस फ़ैसले में अमल रहे कि चलो ठीक है ये लिया जा सकता है। उनको वो भरोसा हो जाए प्रोडक्ट पे ये आप कह सकते हैं कि उद्देश्य है। लेकिन आज बहुत ज़्यादा स्पेसिफ़िक हो चूका है कि आप किस सेगमेंट को डो मतलब हिट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो ज़रूर खरीदें कि नहीं खरीदें। इसका एक विश्लेषण होता है जो कहीं न कहीं आप कह की डिजिटल माध्यम से और भी ज़्यादा बढ़ चुका है।
हुँ। अच्छा। समझा। बिल्कुल। उ, सही है। बढ़िया! आपने तो मतलब पुराने विज्ञापनों के जो भी जिंगल थे अ, बहुत अच्छे से उनको बताया और मेरी भी कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मज़ा आया आपसे बात करके बहुत-बहुत धन्यवाद फ़िर से बातचीत होगी।
जी। बिल्कुल मुझे भी काफ़ी आनंद मिला बात करते हुए। उम्मीद यही करेंगे की दोबारा मिले और ऐसे ही किसी विषय पर बातचीत हो। मुझसे बात करने के लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।